โอ้โฮ บ่อยเหมือน เหมือนเกือบจะทุกวันเลยค่ะ นอนดึกเนี่ย ไม่ต่ำกว่า เที่ยงคืนนะ ไม่ ไม่เคยต่ำกว่าเนี้ย แบบ ต้องแบบ เที่ยงคืน ตี 1 ขึ้นไปเรื่อยเลยอะ อืม เหมือน เหมือนทุกคืนเลยอะ ท อืม อืม แบบ นอน
โอ้โฮ ถือว่า จริง ๆ ก็ถือว่า เป็น นอน ถือว่า ดึกเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วอย่างงี้ค่ะ อยากจะรู้เหมือนกันว่า อ่า อะไรคะ? ที่ทำให้คุณเนี่ยนะคะ อ่า ดึกอะค่ะ มี อ่า เหตุผลไหมคะ? หรือว่ามีสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วไหมคะ?
อือ อืม ใช่ ใช่ ค่ะ อืม มัน มันเหมือนเป็นว่า แบบว่าระหว่าง วันน่ะค่ะ เราเนี่ยก็แบบว่าทำงานเยอะใช่ไหม ยุ่ง อย่างเงี้ย แต่พอ พอได้พักผ่อน อาบน้ำ เนี่ย จะเข้านอนน่ะ เราก็เลยแบบ ว่า อยากจะผ่อนคลายด้วยการแบบว่า เออ เอาโทรศัพท์มานั่งไถเล่น ไรเงี้ย นั่ง feed

อืม ค่ะ โอ้โฮ แล้วอย่างงี้ค่ะ ได้ลองแบบว่า เอ่อ พยายามที่จะแบบว่า อ่า หา นมอุ่น ๆ มาทาน หรือว่าทำ สมาธิ ก่อนนอน อะไรเหม่งงี้ไหมคะ?
อืม นมอุ่น ๆ เหรอคะ? อืม ที่บ้านเหรอคะ? น ไม่เลย ยิ่งมีนิสัยเสียชอบดื่ม กาแฟ ตอนกลางคืนด้วยอะ เออ อือ ร เรื่องทำสมาธิเนี่ยเคยทำนานมาแล้วค่ะ แล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยอะ อืม แต่ว่าถ้ามันมีผลดีนี่ก็อาจจะน่าลองทำเหมือนกัน ตบ การนั่งสมาธินี่คือมันช่วยให้เรานอนหลับสบายขึ้นใช่ไหมคะ?
อืม ค่ะ